Знаешь, я последнее время замечаю, что у меня мысли часто крутятся вот вокруг здоровья. Я как-то, вот знаешь, сильно переживаю по поводу того, что, знаешь, настигнет какая-нибудь ужасная вот, э, болезнь типа рака. Э, да, слушай, ну это, знаешь, потому что у меня вот, э, как-то среди моих знакомых и родственников вот просто несколько человек. Э, у них вот так вот, э, м, рак появился, ну, скажем так, на ровном месте, да? То есть здоровые люди, которые вот ведут, э, такой очень здоровый образ жизни. И, в принципе, эт вот все эт т 3 человек, которых я знаю, э, ну, это женщины примерно моего возраста. И то есть как-то невольно, знаешь, я вот прикидываю, что: "Ой, ну ничего себе, так вот жил человек, никого не трогал, да, никаких предпосылок к таким ужасам не было". И вот, э, в м так такая штука приключилась.
Ого, даже так? Ничего себе! Мгм. Я правильно понимаю тебя, что, <grunts> источник твоих переживаний- это не какие-то медицинские факты, связанные с тобой или с медицинской историей твоей семьи, а вот этот, э, личный опыт, то, что люди в твоем окружении неожиданно заболели?
Вот. Мгм. Да, да, вот, э, м, э, да, именно так. Потому что, ну, мне как бы никаких, э, предпосылок к переживаниям в принципе нету, да, насколько я знаю, там здоровая, и не в общем-то, никаких странных симптомов, ничего. Но вот именно переживания из-за того, что это происходит вокруг, что это чаще, чем, эм, ну, знаешь, чем я привыкла думать. Потому что раньше думала, что, ну, рак, ну, это что-то такое, там вот, э, да, у кого-то случается, но, в общем-то, не такая частая штука. А тут у меня, вот, буквально 3 человек, и, ну, они все т все 3 умерли, поэтому, знаешь, как бы у меня просто, вот я Да, ну и там, там разные вот виды рака. Одна от девочка, она как-то долго, э, с этим мучилась. Она на работе, как бы я ее, знаешь, я ее видела, я вот всё это у меня перед глазами. А, вот, э, у нее рак груди был, э, и всё это вот прям, знаешь, как бы вот был человек, потом раз- она исчезла на больничный и больше не вернулась, потому что там ре рецидив какой-то был.
Ничего себе! М, подскажи, пожалуйста, а ты видела прям, как она боролась с этой болезнью? Не знаешь ли ты, были ли у неё до этого какие-то симптомы, когда которые она проигнорировала? Возможно, там тело уже кричало о том, что нужна помощь, но у нее не было времени идти к врачу. Или же это всё было как гром среди ясного неба?
Слушай, ну, я подробностей не знаю или я знаю, что у нее, в общем-то, был рак груди, который такой достаточно излечимый. Она там вот всё вырезала, прошла все вот эти процедуры, и потом у нее, как бы, когда она вот уже пришла к нам работать, она уже была, вот шла на поправку и вся такая позитивная, вот э, э, планировала будущее. И потом раз- у нее какой-то рецидив, этот э рак, он оказывается куда-то перешел вот на желудок или что-то, и потом вот очень быстро, э, м, буквально там вот с он она исчезла на больничный и всё. То есть вот такая ужасная история, да, вот, казалось, что, ну вот, человек победил рак, идет на поправку, и потом хоба- такой вот сюрприз и всё.
Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить и стать свидетелем этой истории, жалко, что у твоей коллеги так получилось. Это действительно неприятно и, м, нормально, наверно, переживать о своем здоровье после этого. Но ты сказала, что это 3 человека. А, м, 1- это девочка-коллега. А можешь ли что-то рассказать про 2 и 3, чтобы я лучше тебя поняла?
Да. Мгм. Слушай, там еще, э, более такая не э, н с страшная история, когда, вот, э, 2 девочки, у них, вот, очень похожая история, да. Когда, вот, тоже абсолютно здоровый человек без проблем, а потом после рождения ребёнка у них, вот, э, начались какие-то сложности, обнаружилось, что рак мозга. И и Да, но там от что-то, видимо, на гр как бы на гормональном фоне, вот, как-то это, э, м, ну к может быть, ухудшается ли. То есть, в скорее всего, проблемы у них уже были, но просто они не замечали, да, не было никаких симптомов. А потом вот резко обнаружилось, и, вот, очень быстро, буквально там какие-то месяцы, и всё, как бы, об обе умерли. И, м, тоже просто знаешь, так страшно. Ну, я их не очень хорошо знала, но, как бы, это всё равно люди вот в моём окружении, да, я, как бы, знаю вот ка их семьи, детей, и вот как-то невольно эти истории, они, вот, очень так вот задевают. И, да, одно дело, когда, там, ну, люди пожилые, там какая-то болезнь, м, вот долго протекает. Это как-то, ну, естественная часть жизни. А когда, вот, э, м, ну, молодые женщины, да, вроде бы никаких проблем не должно быть. И так вот резко, эт ну Да, заставляет задуматься, ну и страшно, потому что вот именно <grunts> они похожи так вот по возрасту, да, там вот и дети такого возраста, вот. Как-то невольно это м, ну, страх такой внушает, что вот насколько жизнь вообще, м, ну, тс непредсказуемая штука.
<gasps> !После рождения ребенка. Очень резко, да. Ну, к сожалению, жизнь действительно непредсказуема, но ты можешь попробовать минивизи минимизировать риски для себя. Ты же можешь попробовать сходить к врачу, рассказать о своих переживаниях, как есть, потому что врачи тоже люди. Этот э, м, их Это часть их работы: понять, э, что человек чувствует и помочь ему тоже морально. Ты можешь провериться, ведь есть ф разные онкомаркеры, э, мы ты можешь, исходя из истории своей семьи, э, проверить какие-то определенные виды рака. М, можно это взять под контроль, это, во-первых. А во-вторых, тот опыт, который ты пережила, он действительно довольно-таки травматичный. 1 девочка болела у тебя на глазах, э, ф д 2 других человека после рождения маленького ребенка. Ну, может быть, тебе стоит по говорить об этом с психологом и обратиться за профессиональной помощью?
Мгм. Ну, слушай. Может быть, знаешь, п просто иногда хочется как-то вот, да, высказаться- и так вот прополоскать эти страхи. Потому что в принципе я сама понимаю, м, каких-то реальных, да, вот там поводов для страха нету. Там, что я хожу на какие-то регулярные, э, там контроль здоровья, да. Ну там ну да, слушай, потому что, вот допустим, рак груди, да, это проверяется. Я вот знаю, что буквально недавно ходила на такую штуку: там рентген, или н что-то там делают. Ну да, да, да. То есть в принципе, если бы были какие-то проблемы, ну, это бы обнаружилось. O, вот. Ну а какие-то, знаешь, если там вот если супер редкая форма рака, да, которая вот не дает никаких симптомов. Но, слушай, это в принципе, наверно, крайне редко бывает. И я вот как бы, м, понимаю это рационально, да, потому что, ну, от всего как бы вот гарантий нету. Можно там, даже если это не рак, можно всегда подхватить, ну, не знаю, какой-то новый вирус, да, мутацию чего-то. Вот. На все случаи жизни как бы тоже не застрахуешься. Ну, это просто знаешь, наверно, когда, э, вот такие яркие истории, да, когда это не просто статистика или факты, а когда вот это живые люди, которые, м, похожи так или иначе, это просто как-то задевает эмоции немножко иначе. Вот, э, ну, просто знаешь, как-то страх возникает вот за будущее. За, вообще, ну, от как можно быть уверенной в завтрашнем дне. Как вот, э, э, ну з знаешь, может быть, страх за семью. Мгм.
Все-таки ходишь, да? Мамоскопия, по-моему. Мгм. Есть такое, да. Это это нормально. Это это нормально то, что ты это испытываешь. Мы все социальные существа, и совершенно нормально при примерять опыт, который т опыт лю людей в твоем окружении на себя. Мне жаль, что этот опыт в в данной ситуации был настолько травматичный, и в конце концов получается, что ты на себя примеряешь не что-то такое жизнерадостное, положительное, как представляешь, там человек, бац, и миллион выиграл. А тут, наоборот, такая отрицательная ситуация. <sighs> Э, но подскажи, пожалуйста, помимо маммографии, а, и всяких вопросов, связанных с маркером, э, с онокомаркерами, с онкологией, э, ты регулярно ходишь по к семейному врачу, или я не знаю, как у тебя в стране это называется там, семейный врач, терапевт? М, регулярно ты посещаешь врачей или же все-таки откладываешь решение каких-то вопросов о здоровье до последнего?
Мгм. Да, да. Мгм. Ну, слушай, я бы не сказала, что прям очень регу легуре регулярно. У нас так особо тут не принято, что там какие-то вот частые проверки. Есть какие то вещи, которые проверяют вот именно рак. Э, да, там ск раз в сколько-то лет, там куда-то вызывает. Я в принципе всегда хожу, если вот это пр когда это предлагается.
М, ты молодец! Не все так делают, хвалю.
Ну да, слушай, ну потому что да, я вот таких ужасов наслушала, к этому, в принципе, подхожу, э, достаточно серьезно. Поэтому, э, знаешь, в общем-то, наверно, э, каких-то реальных вот таких, э, э, переживаний Я делаю, что могу, да. Э, и слушай, ну, знаешь, мне, наверно, хотелось Вот как ты думаешь, если в такие вот истории, да, когда вот напоминание, что все люди смертные и могут вот когда угодно вообще исчезнуть по любой причине, вот можно это как-то использовать, знаешь, вот в позитивном ключе, в том плане, что вот напоминание, что не откладывать всё на потом, что всё еще будет. Вот знаешь, как-то вот, может быть, использовать это как напоминание того, что, ну, жить, пока это вот <chuckles> пока удается, так сказать. Вот
К какому красивому выводу ты пришла! Оно оно оно действительно так и есть. Оно действительно так и есть. Единственное, мне бы все-таки, наверно, не хотелось, чтобы ты постоянно думала о том, что в любой момент, э, жизнь может закончиться. Потому что ты за своим здоровьем следишь. Ты не игнорируешь какие-то опасные симптомы, и вероятность того, что что-то подобное с каким-то конкретным человеком случится, она крайне мала. Но но ты молодец, что смогла посмотреть на эту ситуацию в поз позитивном ключе и задуматься о ценности жизни, о том, чтобы не откладывать жизнь на потом. Э, как ты думаешь, у тебя получится, м, жить с этой мыслью в позитивном ключе? Или же для тебя это будет такое, как, ну, как скорее отрицательное. Э, что жизнь может в любой момент закончиться. Или же ты об этом думаешь больше как: "Жизнь коротка, давайте наслаждаться, пока есть. Всё прекрасно!"
Мгм. Слушай, ну я, наверно, попробую как-то с совмещать. Вот знаешь, то, что ты говоришь, да, я не хочу ходить и думать, что можно в любой момент умереть. Но как-то вот взять с собой эту мысль, что да, э, нужно вообще, м, как-то, ну, ловить момент и жить, но в то же время напоминать себе, да, что в принципе я забочусь о здоровье, как-то вот я э минимизирую риски и тоже вот особо не зацикливаться. Это, ну, важно, да, не махать рукой, что: "Ай, все умрем, и будь что будет". А вот, э, действительно просто напоминать себе, что это важно э делать то, что я могу, то, что в моих силах, как-то предотвращать и минимизировать риски. Ну, чтобы найти такой вот какой-то баланс, нормальный подход и вот не сходить с ума от всяких вот этих страшных историй. Мне в принципе помогло вот то, что ты мы с тобой это проговорили. Я думаю, что
К. К какому вывод о, м, извиняй, э, к какому красивому выводу т ты пришла, что и не махать рукой, и, и не зацикливаться на этом. Спасибо, что поделилась!
М. Да, слушай, тебе спасибо, что дала мне возможность вот э проговорить всё это, э, мне это очень помогло, спасибо.